อ๋อ
เขาใช้ เอ่อ อะไรกระบองเหรอคะ? ตี ๆ ๆ ๆ ที่ลูกกรงอะค่ะ
อือ อือ อืม
จนเขายอมปล่อย ใช่ โอ้โฮ!
โอ้โฮ น่ากลัว มาก แล้วมันแบบเป็นอะไรเนาะ ต้องมาดึง ผม เรา <chuckles> จังหวะแบบแย่ มาก
อืม อืม เออ ค่ะ ค่ะ เราก็ว่า ร จำได้ว่า หลังจากนั้นน่ะค่ะ เขาก็จะเอาป้ายมาติด เอาป้ายมาติดตรงกรงลิงอะค่ะว่า ห้าม ห้าม ยืน กิด ติดกับลูกกรงอะค่ะ ห้ามยืนกึ ใกล้ชิดลูกกรงอะค่ะ เออ
อ๋อ อ๋อ ครับ เออ ก็ ก็ควร เนาะ ก็ควร ถ้ารู้ว่า ลิงมันแบบมัน น่ะ มัน มัน แกล้งคน ขนาดนั้น <chuckles>
เออ เออ นั่น แหละ เราแบบ โอ้! กลัวมากเลยค่ะ แต่พอ หลังจากนั้น ตอนนั้น เขาเป็นสวนสัตว์อยู่ได้แค่ระยะเดียวเองค่ะ ได้สัก อืม ไม่ ไม่กี่ปีมั้ง แล้วก็ ก็ปิดไป เพราะว่ามันเป็นสวนสาธารณะเนาะ มันเป็น มันเป็นแบบฟรีอะค่ะ เป็นสวนสัตว์แบบเข้าฟรี ไม่ต้อง ไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นน่ะค่ะ แล้วก็งบประมาณเป็นของ เป็นของรัฐบาลทั้งหมด เงี้ย แล้วพอสักพักมันก็ค่อย ๆ ปิดไปทีละ ทีละ 1-2 กรง ทีละ 1-2 กรง จนตอนนี้ไม่มี แล้ว
<chuckles> อ้อ อ๋อ ครับ อืม อ้อ อ๋อ มันก็ไม่น่าไหวจริง ๆ อะ ถ้าฟรี เพราะแบบค่าดูแลสัตว์ อะ แบบมันจุกจิกเยอะแยะ มาก คือแบบพอ ปล่อยฟรี อย่างงี้ รัฐบาลก็ไม่น่าจะแบก ไหว <chuckles> เออ
อืม ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ แล้วคือสัตว์เขามีหลากหลายชนิด ด้วยค่ะ ตอนนั้น มีจระเข้ ก็มีค่ะ มี มีจระเข้ มี ม อืม
เออ คือเข้าใจเลยนะ แบบสัตว์ชนิดหนึ่ง ก็ต้องการ คนดูแลแบบคนหนึ่งแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เออ ยิ่ง สัตว์หลายชนิด นะ คน ดูแลมันยิ่ง เพิ่มเป็นเท่าตัวไปเลย
ใช่ ใช่ ๆ เออ ตอนนี้ มันก็ เลย ปิดไปเลย ไม่มีแล้วสวนสัตว์ เหลือแต่ เหลือแต่ซากให้เราเห็นว่า ห้องนี้คืออย่างงี้ ถ้า ถ้ารุ่น ๆ เรา ๆ ก็จะจำได้ว่า อ๋อ ห้องนี้คืออันนี้ ห้องนี้คืออันนี้ แบบเนี้ยค่ะ อืม
อือ ครับผม <chuckles> อ๋อ ครับ ก็มีแบบแค่อยู่ในความทรงจำอย่างเดียว เนาะ
ใช่ ๆ ก็ยังดีที่เก็บรูปถ่ายกับไอ้เจ้าลิงตัวนั้นไว้ <chuckles>
เออ ครับ <chuckles> วันนี้ก็สนุกมาก เลยครับ ที่มา ได้มา ร่วมพูดคุย ได้มาแชร์กัน เดี๋ยวไว้มี โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่ นะครับ วันนี้ ก็สวัสดีครับ
ค่ะ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 ได้ค่ะ ส สวัสดีค่ะ